वैसे तो मुझे साइकिल चलाना बहुत पसंद था जब मैंने अ, जब मैं छोटी थी। तब तो साइकिल हाँ, साइकिल बहुत अच्छा लगता था क्योंकि दोस्तों के साथ मिल के हम अ, साइकिल अ, जैसे बच्चों के लिए मैं अगर मैं कहूँ तो अगर वो स्कूल जा रहे हैं और आस-पास है स्कूल, तो उन्हें हम साइकिल दे सकते हैं। एक तो वो अ अ, मुझे लगता है वो वो काफ़ी अच्छा एक्सरसाइज़ है उनके लिए। अ, और उम, अ और दोस्तों के साथ जाते हैं और वो उन्हें ये भी अच्छा लगता है ना कि अ, आप थोड़े स्पीड से भी निकल सकते हो। <chuckles> बहुत लोगों को लगता है पैदल चलना, थोड़ा-सा उम, अ, बोर बोरिंग लगता है। तो उस अगर उसके हिसाब से देखने से अ, साइकिल एक अच्छा है, थोड़ा थोड़ा-सा आप जल्दी पहुँच सकते हैं अगर कहीं जाना है तो, पैदल चलने के हिसाब से।
अच्छा। आपको अच्छा, अच्छा। हुँ, हुँ। जी, जी, जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी। सही बात है। जी, जी, जी। हुँ। सही बात है। हुँ, हुँ। जी, जी, जी। हुँ, हुँ, हुँ। समझ गया। तो अ, अब ये जो साइकिल चलाना है या ये जो पैदल चलना है, क्या अभी आपके अ, रूटीन का हिस्सा बन चुका है?
बिल्कुल मैं अ, सुबह अ, सुबह या शाम को मैं देखती हूँ कि जब मुझे समय हो, मैं आधा घंटा अ, चलती हूँ, पैदल चलती हूँ और अ, कभी-कभी ऐसा होता है कि थोड़ा बोर लगता है तो मैं अपने दोस्तों को बुला देती बुला लेती हूँ। वो भी आते हैं तो एक हमारे अ, क्या होता है जो अ, अपनी रोज़मर्रे की जिंदगी में जो वही काम करते-करते हम थक जाते हैं, तो एक उम, अ अ अ, एक स्पेस मिल जाता है हम लोग को बाहर जाने के लिए। और खुली हवा में हम टहलते हैं, बातें करते हैं तो उससे अ, एक रिफ्रेशमेंट हो जाता है, फिर घर जा के फिर से वही हम काम में लग जाते हैं। और उसके बाद जैसे मैंने कहा कि अगर आस-पास अ, कहीं जाना है, कुछ लेके आना है, दूध या दही तो अ अ, किसी और को बोलने से अच्छा मैं चली जाती हूँ ताकि मुझे हाँ। अ, अगर अगर जल्दी लाना है तो साइकिल पे चले जाते हैं। एक ही बात होती है कभी-कभी मौसम की वज़ह से अ, ये काम नहीं हो पाती है। हुँ, जब बारिश हो या म तु अ, हवा चल रही हो, बहुत ठंडी हो, तो तब अ, हाँ, तब थोड़ी मुश्किल हो जाती है इसमें।
हुँ, हुँ। जी। अच्छा! बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। सही बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। सही बात है। जी, जी, जी। हुँ, हुँ। जी, जी। खुद चले जाइए। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ। हाँ। बिल्कुल। बाधा हो सकती है उसमें। जी, जी। जी, जी, जी। जी, समझ सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही अच्छा तरीका आपने बताया और आपके तरीके से लगता है कि एक ही साथ स्वाद भी और सेहत भी दोनों ही चीज़ें मिल जाती हैं, जिस तरीके से आपने बताया है। लेकिन देखिए अक्सर बात ये आती है कि बात ह हमेशा जो है सुरक्षा पर आकर अटक जाती है कि अ, ऐसे अ, साइकिल जैसे खास तौर से अगर मैं बात करूँ महिलाओं के लिए और खास तौर से जो बड़े शहर होते हैं, वहाँ की हम बात करें, तो क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है कि अ, सुरक्षा को लेकर को लेकर के आपके मन में कभी संशय आता है?
हीं बिल्कुल।

बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात आपने कही और वाक़ई में ये चिंताजनक बात तो है कि देखिए सुरक्षा जो है वो कई बार एक बहुत बड़ा कारण बन जाती है कि लोग अ, खुले मन से या बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम के साथ स्वतंत्र त रूप से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो मुझे बताइए कि अ, आपके हिसाब से किस तरीके के बदलाव अगर इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे किए जाएँ या फिर पॉलिसी के लेवल पर किए जाएँ, ताकि ये जो सुरक्षा से जुड़ी हुई जो ये समस्या है इसको अ, काफ़ी कुछ हद तक तो थोड़ा-बहुत ठीक किया जा सके? क्या लगता है आपको?
हुँ, बिल्क अ, मुझे लगता है कि जी देखिए हर जगह जैसे मैंने कहा कुछ जगह हम देखते हैं, मैंने देखा है दो तीन का ऑफिसेस में देखा है कि अ, वो हर जगह साइकिल रखते हैं आप चला सकते हैं। तो अगर हर जगह ऐसे अ, स्टेशन हो या स्टेशन से कहीं अ, आस अ, अगर आप रेलवे स्टेशन में उतरे हैं और आस-पास आपको अ, मेट्रो जाना है तो यहाँ वहाँ से यहाँ तक अगर साइकिल सब दी है, सु की सुविधा हो जाए, जो रेंट में मिल रहे है। अगर हर जगह मिल रही हैं तो लोग हर अ, ज़्यादा अगर उसे इस्तेमाल करने लगे, तो अ आ आपको क्या होता है कि वो एक आदत हो जाती है सबको। अ, तो मुझे लगता है तब हाँ, तो वो हमें एक अम <tsk> अ, लगता है कि सब हमारे जैसी साइकिल पे जा रहे तो वो एक सुरक्षा का अ, विषय भी थोड़ा हम्म, ब वो भाव भी कम हो जाता है कि अरे! कोई नहीं है हमारे जैसे। अगर सब साइकिल पे जा रहे हैं तो हमे हमारे साथ बहुत लोग अ, हमें दिखते हैं और हाँ, अम, प पेट्रोलिंग तो होनी चाहिए मगर हर जगह तो नहीं हो सकती मगर हाँ, कुछ अ, दूरियों में अगर पेट्रोलिंग हो या जैसे हम उम, जैसे अ, फ़ोन करने से अगर पुलिस जल्दी आ सके तो, तो अच्छी बात होगी। मगर हुँ, बिल्कुल। मगर हमें अपना ध्यान ज़रूर रखना चाहिए क्योंकि हर जगह तो हम हमारे लिए नहीं आ सकते हैं। हुँ।
हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। जी, जी। उम, जी, जी। हुँ, हुँ। जी, जी। बहुत। हम्म। जी, जी। हाँ, सही बात है। सबको आदत बन जाएगी। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। सुरक्षा का भाव बनता है, जी, जी। हुँ। बिल्कुल बिल बिल्कुल बिल हुँ, हुँ। जी, जी। जी। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। अच्छी बात होगी, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात। जी, जी, जी। सही बात, नहीं आ सकते। बिल्कुल बहुत अच्छे आपने सुझाव दिए हैं और काफ़ी अच्छा लगा आपसे इसके बारे में अ, जान करके। लेकिन अभी आपने कहा कि देखिए पुलिस देखिए हर जगह तो नहीं जा सकती और हमें खुद ही अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे बताइए कि जब खुद सुरक्षा करने की बात आती है, तो खुद सुरक्षा से ज़्यादा बेहतर लोग ये मानते हैं कि अ, उस-उस समय पर आपको जाना ही क्यों है, उससे बढ़िया आप घर में ही रहिए, दिन के समय में जाइए, उजाले में जाइए, क्या आपको लगता है कि ये सही है या फिर यहाँ पर अभी अ, सोच में थोड़ा परिवर्तन लाने की ज़रूरत है?
बिल्कुल। बिल्कुल, सोच में परिवर्तन लाना है। मगर हाँ, अगर अ, लोग वहाँ ज आस-पास ज़्यादा नहीं जा रहे हैं तो हाँ, हमें ज़ ज़रूर देखना चाहिए। ऐसे नहीं आप ऐसे नहीं सोच के जा सकते कि अ, हम कह नहीं सकते कि लोग सब हमारे जैसे अच्छे ही हैं। तो उसके हिसाब से हमें जाना चाहिए और ज़्यादातर अ अ, उम, शाम के बाद अगर निकल रहे हो तो किसी के साथ निकल सकते हैं आप। जैसे अगर आप अकेले जा रहे हो उससे अच्छा आप किसी अपने स अ, घर के अ, किसी बड़ों के साथ या दोस्तों के साथ निकल जाए तो आपको सुरक्षा में भी उतनी बाधा नहीं होगी।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। सही बात है, बिल्कुल, बिल्कुल। बेश हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ।